Ya, burada da erkek arkadaşımın benimle ilgili b bulduğu bir tespiti paylaşmak istiyorum. Eee, ben ev işi yaparken kulağıma kulaklığı takarım. Normalde kulaklıktan falan nefret ederim. Eee, dışarıyla algımın kapanmasından nefret ederim ama ev işi yaparken kulaklığı takarım, eldivenlerimi giyerim, saçımı da kapatırım ki, böyle, eee, saçım başım dökülmesin temizlikten sonra diye ve direkt temizliğe odaklanırım ve keyifle temizlik yaparım. Ve en keyif aldığım, beni en yaratıcı yani, bütün bunları yaparken bazen, eee, bazı noktalarda keşfet yeni keşfettiğim tozlarla buluşurum. İşte, mesela Ya, gerçekten çok garip gelecek de; tabloların, eee, işte, iç çerçevesi de tozlanıyor, dış çerçevesi de tozlanıyor. Ben iç çerçevesini, eee, kulak çubuğuyla temizliyorum ve onu keşfettiğim anda, mesela, bütün muzüğü fala müziği falan durdurup, ona odaklanıp, hassasça temizlemiştim mesela. Aaa, şimdi o tat yeniden aklıma geldi.
Tabii, memnun olurum. Evet. Hıı. Hı hı. Tamam. Ha. Evet. Hıı, anladım. Hı hı. Nasıl yani? <chuckles> Hı. Doğru. Hıı. Evet. A! Anladım. Seni mu iyi mi hissettiriyor? Yani, tatmin, böyle, daha iyi temizlediğini mi hissediyorsun öyle bir anda?
Şey diyorum: O, yeni bir yer keşfettin. Evet, bunu ve o yeni keşfettiğin yer çok ince bir detay. Resme zarar vermemeli, eee, ve o tablonun iç tarafını, öyle, yani, hakkını vererek temizlemem lazım. Yalapşap temizleyemem, yani.
Hı hı. <giggles> Evet. Hıı. Anladım. Yani, aslında temizlikte de, emm, biraz kendini çevreye kapatıyorsun, kulaklıklar, işte, saçını kapatıyorsun ve sonrasında yeni tozların, eee, keşfi ve temizlemek seni oldukça motive ediyor ve yaratıcılığını arttırıyor. Çok iyi anladım. Ve gerçekten paylaşımların, eee, hem çok keyifliydi. Dinlemekten çok keyif aldım. Hem de çok teşekkür ederim paylaştığın için. Eee, çok sağ ol.
Evet. <laughs> Evet. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum, bana deli demediğin için. Görüşmek üzere.
<chuckles> Estağfurullah. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
Baybay.

Ya, burada da takıntım var aslında. Galiba ben takıntılı bir insanım ama farkında değilim veya bunu şey yapıyorum, göz ardı ediyorum. Herhangi bir işe başlarken ben mutlaka dişlerimi fırçalamış olurum. Diş ipiyle aradan geçmiş olurum. Öyle bir işe başlarım. Bu ders de mutfakta. Evet ve bunun da aslında geçmişi var. Ben eskiden laboratuvarda çalışıyordum ve laboratuvarda çalışırken akşam, mesela, mayalı poğaçalar falan da yememiz yasaktı. Eee, şey, n testi, deneyi, eee, etkileriz diye konuşursak falan filan. Hı hı. <chuckles> Ya
Hı. Hı hı. Evet. Hımm. Anladım. Hımm, tüm işlerde. Hı hı. Evet. Ha. Ha. A, anladım. İlginçmiş. Şaşırdım bunu duyunca şu anda. O zaman, her zaman dişlerini fırçalaman gerekiyordu laboratuvara gitmeden, doğru mu?
Evet ama böyle, ı k normal bir diş fırçalamaktan bahsetmiyorum. Ağız suyuyla geçmem gezmem lazım, dişimin arasını temizlemem lazım ve yüzde yüz hijyenik, tertemiz. Hani, bal dök yala derler ya, öyle olmam lazım. Eee, b
He. A! Anladım. Hı hı. <chuckles> Alışkanlık o oldu o zaman sende ve her işe başlamadan aslında bunları tekrarlıyor musun rutin olarak?
Evet, odaklanmam gereken bir şey varsa o ağzımın içinde dilimle gezdiğimde hiçbir şey hissetmemem lazım. Evet ve bir şey hissedersem kafam direkt ona gidiyor ve asla odaklanıp, ııı, yaratıcılığımı arttıramıyorum. Özür dilerim. Farklı bir soruya cevap verdim ama bunu da belirtmem gerekiyordu. <chuckles>
Hı hı. Tabii, temiz olması lazım. Anladım. Ha. Yok, şaşırdım aslında bunu söylemene. Şöyle ki, yani, o zaman senin yaratıcılığını arttırma yollarından biri de ağız temizliği diyebiliriz galiba.
Hı hı. Evet, diyebiliriz.
<chuckles> A anladım. Ya, gerçekten bu şaşırtıcı oldu. Eee, ya anlatmana da anlattığın için de teşekkür ederim. İlginç bir bilgi oldu. E, peki, eee, yani, tamam, dişlerini fırçaladın, ağız temizliğini sağladın ve böyle mutfağa girdin. Hani, yeni bir, böyle, belki kendin bir tarif denedin. Böyle, bir yaratıcılığını konuşturacaksın orada. Hani, onun için neler etkiler seni? Yani, işte, düzenli bir mutfak, belki kokular, belki sevdiğin bir obje var mı? Böyle şeyler seni etkileyen?
<chuckles> <chuckles> <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. E, kesinlikle var. Eee, mesela ben, eee, yine çalıştığım eski işimden kalsa gerek, asla konuşmam mutfakta yemek yaparken. Ağzımdan bir bakteri çıkacak korkusuyla. Demek ki, yani, o o kafadayımdır. Böyle, burnumdan nefes alıp veririm, ağzımı asla açmam. Telefon görüşmem varsa mutfağın dışında yaparım. Iıı, ö <chuckles> Ben ne diyorum, ya? Evet.
Hı. Evet. A! He. Anladım. Hı hı. .Hijyen için o zaman biraz daha he he, anladım.
Evet. Gerçekten böyleyim ve yaratıcı olmam için benim mutlaka gerçekten soğanları elimle doğramam lazım. Robottan geçmek ya da bu dız dız yapan makineler var, falan. Benim soğanı doğrayıp yağla o tencerede buluştuktan sonra gerisi tamamen yaratıcılığıma kalıyor.
Hıı. Evet. He, sevmiyorsun robot. Evet. Hı hı.